Fíjate que, por más que lo intento, tengo la bronca de que no logro dormirme a una hora, eh, determinada. Créeme que lo he intentado de muchas maneras, digo, a las 11 de la noche ya tengo que estar acostado y dormido, ¿no?, de preferencia. Cuando mucho a las 11. Entonces, ya no sé qué hacer porque no, mm, por una cosa o por otra nunca lo logro y no sé cómo hacerme ya ese hábito, forzarme y lograr ese hábito.
Okey. Ujú. Sí. Ujú. Okey. A ver, ¿qué es esa cosa y la otra cosa que te impide de llegar a la cama a las 11? Bueno, un poco antes para que puedas prepararte y finalmente quedarte dormido.
Fíjate que muchas veces desde las 10 ya estoy acostado y todo, o sea, y ha hay veces que para las 10 de la noche o o incluso antes, digo: "No, me voy a acostar temprano", ¿no? Y
Ujú. Ajá. Ah, entonces lo que te cuesta trabajo es quedarte dormido, no tanto el llegar a la cama a dormir.
No, tampoco es quedarme dormido, sino realmente hacerme el ánimo de ya dormirme. O sea, puedo estar puedo haberme ya lavado dientes, puedo haberme, bueno, cenado, lavado dientes, puesto pijama, acostado
Ujú. Sì. Sí. <chuckles> Entonces, pero que te ah, ¿tienes algo en la mano cuando te vas a la cama?
y Varias cosas puedo tener, <laughs> eh, y esa, e esa es mi cuestión, que no me puedo hacer como el ánimo de que ya estoy aquí acostado y ahora sí ya me duermo. Pues no, porque o agarro un libro o agarro un teléfono o agarro a mi esposa. <laughs> O sea, tengo como como como ese mal hábito que que es el que quiero eliminar de ya estar acostado y realmente hacerme a la idea de de dormirme. Y no sé cómo hacerle, porque y tengo la mala rutina o el mal hábito de estar acostado y ponerme a hacer algo justo cuando ya estoy acostado.
¿Cómo qué? Sí. Ah. Claro. Ujú. Claro. A ver, primero yo creo que lo primero, lo primero, escuché teléfono. Ese teléfono ya hay que dejarlo, hay que dejarlo en un buró alejado de la cama, este, y ya. No vamos a quitar a tu esposa tampoco de la cama y, bueno, lo del libro, este, iba a recomendar lo del libro para poder decir: "Bueno, eso usualmente da sueño", pero parece ser que para ti no es de esa forma.
Ajá. Okey. <chuckles> Ajá. No.
Mm, okey, muy bien.
No, y es que mi problema es no es que no tenga sueño, ¿sabes? Es es, eh eh, o sea, incluso con sueño, hay veces que se me están cerrando los ojos y no dejo y no suelto el libro, ¿no? O no suelto el teléfono.
Ujú. Sí. Y a ver la luz. ¿Ya la tienes bien? ¿La es tenue o está apagada?
Este, fíjate que a lo mejor ese puede ser un factor, ¿eh? No lo había tomado en cuenta. Este, porque aunque sí es una luz un poco tenue, la la que tengo ahí en mi buró, pues sigue siendo una lámpara, ¿no?, de todos modos. Entonces, pues está prendida la lámpara ahí a un lado mío. Y a lo mejor ese es uno de los factores que, aunque me esté dando sueño, algo me está indicando de que, no, todavía estoy en en en esa fase de actividad, ¿no? A lo mejor mi cerebro todavía lo asocie.
Ujù. Okey. Ujú. Sí. Claro. Exacto. A lo mejor y la puedes tapar si necesitas algún tipo de luz para pararte en la noche, mucha gente deja una luz prendida para no tropezarse con cosas. Tal vez le puedes poner algo sobre la luz o bajar la intensidad.
Okey, sí, me parece muy buen consejo. Sí, creo que
¿Bebes bebes, ah, alcohol, cafeína antes de acostarte o cerca de las horas de acostarte?
Mira, creo que ese también puede ser otro factor, este, porque, aunque procuro no hacerlo, o sea, realmente sí digo: "No", yo, o sea, yo a yo ya dando 5 o 6 en la tarde, ya trato de no tomar nada de café, ¿eh? O sea, trato de no de no consumir nada
Ujú. Ujú. Eso es perfecto, eso es perfecto. Yo creo que, ah, a las 6, las 6 de la tarde, 5 de la tarde, si te vas a acostar a las 10, es un buen momento para ya no tomar cafeína, claro.
Ajá. Eh Pero, a eso es a lo que voy. Pues, sí hay un pero detrás de esto. Este, muchas veces, pues, a la hora de la comida, me compré mi refresquito de cola, que tú sabes que tiene caf tiene cafeína también. Y, eh, pero eso fue a la hora de comer, digamos, en mi país se acostumbra eso como a las
Ah, pero Sí. Cafeína. Ujú.
2 de la tarde, más o menos, ¿no? Pero no me termino ese refresco porque se me hace, dema no sé, es demasiado, ¿no? So este, yo con un con un con una medida menor de refresco creo que sería perfecto para mí. Pero, por ejemplo, estos 255 mililitros, porque aparte es, este, un refresco pequeñito el que compro, me es demasiado. Entonces, lo dejo ahí y luego en la tarde se me antoja, aunque no me tome café ni nada. <chuckles> Ya como a las 6, 5, o sea, media tarde, 5, o 6 de la tarde, pues sí me echo como ese otro traguito de refresco que me queda todavía.
Claro. Ujú. Sí, sí. Ujú. Sí. ¿A qué hora? Sí. Bueno, tal vez sí, para bajar la la cafeína puedes intentar alguna actividad física, ¿has intentado hacer algún tipo de ejercicio ligero?, ¿no? Tampoco tan pesado para la hora de dor antes, unas horas antes de dormir, de irte a acostar.
Okey, fíjate que no lo he intentado, pero, ¿sabes qué temo? Que, como tengo un poco asociado el ejercicio a ponerme activo, no vaya a ser que me dé el, eh que el el el efecto co co y y, eh, contrario y se vuelva cont
¿Ujú? Claro. Por eso puedes hacerlo unas horas antes, por ejemplo, dices que te acuestas a las 10 de la noche, tal vez agarras a tu esposa, este, y se pueden ir a caminar, una caminata media hora y de ahí, pues, establecer una rutina, ¿no? De regreso, ya sea bañarse, este, cambiarse para alistarse para dormir, eh, tal vez sí puedan in eh, incorporar algún tipo de meditación juntos, ¿no?, eh, porque, bueno, si tu pareja no se duerme a tiempo, pues, difícilmente tampoco te vas a dormir tú y viceversa, así que tal vez sí puedan ayudarse mutuamente en hacer un tipo de meditación ligera, de respiración para poder relajar al cuerpo para que poco a poco tu cuerpo se vaya acostumbrando a esa rutina para que puedas finalmente sentirte cansado, conciliar el sueño.
Ujú. Ah. Okey. Okey. Ajá. Sí, suena muy bien, sobre todo porque sabes que esto también me va a ayudar en otro aspecto, este, que últimamente es pues, se está volviendo ya un problema justamente con mi esposa, de que, pues, ella se quiere dormir y yo sigo todavía con la luz prendida, sigo todavía en el teléfono, sigo con el con el libro ahí, entonces ella empieza así como que: "Oye, ya, por favor, no, o sea, ya ya es hora de que nos durmamos y tú todavía sigues ahí", entonces como que involucrarla en esto y que vea que realmente estoy intentándolo y que incluso la estoy inv invitando a ella a participar en ese cambio que quiero hacer, creo que parece muy sano.
Ujú. Exacto. Exacto, sí. Sí. Exacto, y y son metas realistas y, bueno, son metas que el ah, beneficia a los 2 una caminata, va a beneficiar a los 2 una media hora de caminata y, pues, puede unirlos un poco más el asunto de la meditación y tal vez, pues, también a ella a rela a relajarla para que igual se puedan dormir y conciliar el sueño al mismo tiempo, porque eso causa problemas luego más adelante.
Claro. Sí, ajá. Sí, hasta hasta eso ella sí es disciplinada con eso. Ella se ac se o sea, ya tiene todo su De hecho, ella es muy disciplinada con todos sus con todos sus horarios en todo en la vida, ¿no? Entonces, incluso para dormir, ella se acuesta y dice: "Yo ya me acosté y mi objetivo ya es acostarme y dormirme", a diferencia mía, que me acuesto y a y me pongo a ver el teléfono, ¿no? Ajá.
Ujú. Ujú. Bueno, pero ¿qué impide que hagas la misma rutina que ella? Si ella ya tiene una rutina y, pues, es algo que le funciona, tal vez sí tú puedas también incorporarte a la rutina y también ag agregar esa parte de la caminata y de la una meditación corta.
Ujú. Sí, ujú. Sí, definitivamente tengo que hacerme el hábito, creo que va por ahí, tengo tengo que hacerme el hábito, y creo que me va a servir mucho también todas estas sugerencias, o sea, incorporar todas estas sugerencias que tienes, porque a final de cuentas, pues esa, digamos, ese bañito en la noche, pues también irte acos a acostar así como calientito y recién bañado. Que tamb que me tendré que bañar otra vez en la mañana, ¿eh? O sea, no n yo luego sudo muchísimo toda la noche y se va a volver cosa de de de 2 baños al día, pero con tal de ya dormir bien y llevar en paz la fiesta con mi esposa, también creo que va a valer la pena.
Claro. Ujú. Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Claro. Exacto, sí, yo creo que puedas empezar con esos pequeños cambios tú con tu rutina, tal vez incorporar un poquito de la rutina de tu esposa y, pues sí, esa lucecita hay que también bajarle un poquito.
Así es. Sí, así es. Voy a comprar una lámpara diferente. Ve he he visto que hay algunas de esas que tienen como como una perillita como que con l con un po un potenciómetro para aumentar y dismunir la intensidad.
Ujú. Exacto, la intensidad, sí. Muy bien, bueno.
Ajá. Y creo que voy a poner una luz muy tenue, o incluso hacerme el hábito, de ya ya tener la luz apagada, ¿no?, desde que me acuesto.
<chuckles> Verás que con estos hábitos vas a poder acostarte y vas a poder descansar y conciliar tu sueño y va a mejorar también un poco ahí la relación en las noches con la esposa, que también te duermas a la misma hora que se duerma ella para que despierten bien contentos los dos.
Pues me suena perfecto, me suena muy alcanzable y te lo agradezco mucho. Voy a empezar a aplicarlo esta misma noche.
Perfecto, muy bien, que estés bien.
Gracias, hasta luego.